そうなんですよ。それ結構嫌なんですよ。で、隣の人が、なんか、向こうのグループに行けたらいいな、みたいな感じでちょっと、こう、遠い目をしてたりすると「あ、すいませんね、私ね」みたいな感じになっちゃって、けわ
<chuckles> ああ。 なるほど。あ、だから、結構、あれなんですね、自分的に、なんか、あの、こう、なんか、会話するのであれば、ある程度盛り上がらなきゃって、ちょっと、なんか、気負っちゃってる部分もあるのかもしんないですね。
いや、私もうん。 ええ。 うん。 ああ、そうですね。そう、多分それうん、ありますね。で、特になんか隣の方が、ちょっとおとなしめだったりすると、余計に「ああ、あ、仕切らなきゃ」みたいな、なんか、こう、そう。
うんうんうん。 ああ。なるほど。はでぃ。いや。でも、なんか、友達とかであればね、なんかちょっと、その、黙ってる、くな空気そのものをなんか苦しく感じなくて済むみたいな、関係性は、なんか、築けていることも多いとは思うんですけど。なんか、あれすもんね、なんか、中途半端なね、関係性だと難しいですよね。
あるんですよ、なんかそういううんうん。 うん。 あ。 そうですよね。 そうなんですよね。なんか、こう、うん。でも、なんかあんまりね、こう、人工的にっていうか、こう、ね、あの、もう「仕方ないから話してますよ」みたいな感じも嫌ですし。うんうん。ね。
うんうんうん。 ああ、なるほど。いや、でも、多分皆さん、多分、もう、なんか共通で持たれてる、あの、あれなんでしょうね、悩みではあるんでしょうね、こういうのって。
そう、そうですかね。なんか、こう、ね、本当たまにね、行ったりしてそういう感じだと「ああ、もう、ほんと疲れた」「もう、もう、や」みたいな感じになっちゃってうん。
うん。 うーん。 はい。 <giggles> ああ、いや、もう、でもね、疲れている時であれば、なんか、そういったね、なんか、ちょっと、あたあ「めちゃくちゃ仲いい人、いるわけでもないしな」っていうような社交場はね、断ることもね、全然選択していいのかな、なんて思いますよね。
うん。うん。 ええ、え。 そうですよね。なんか、ちょっと無理強いしなくても良いかな。うん、ですよね。ちょっと、うん、こう、出欠うん、のあたりで考えても良いかもしれませんよね。今日は、お話聞いてくださってありがとうございます。
うんうんうん。 <chuckles> はい。 うん、そうですね。 はい。